حلو جدًا. وبعد كده بتروحوا واخدينها في ال يعني هي بتاكلوها قبليها بيوم والََّا أنتم اليوم برضه بتاكلوها بعد أمّا بتعملوا ال التلوين وكده؟
إمم، فكان ده فطارنا. لأ، بنبقى بيبقى ده فطارنا يوم شم النيسيم، يعني ماما بتبقى مجهزاها اليوم اللي قبلها، و وده يبقى فطارنا يوم شم النسيم. يبقى إحنا فطرنا البيض الملون، وعجينة البريوش ده، اللي هو ال الحاجة الدسمة اللي فيها زبدة وسكر وحاجات حلوة، آآ، على البحر وإحنا قاعدين، وبعد كده بقى ييجي ميعاد فقرة الفسيخ، الفقرة المنتظرة. <chuckles>
تمام. تمام. كلميني بقى عن عنها يعني قول قولي لي بي يعني بتعملوا إيه بالضبط؟ بتحبو بتحبوا تاكلوه على طول والَّا هو أصلًا كانت يعني عادة من قبل كده، والَّا والَّا ده كان اختراع جديد؟ فاحكي لي أكتر يعني.
إمم. بُص، هو ال اللي أنا أعرفه يعني إن هي الفسيخ دي من أيام القدماء المصريين تقريبًا، وإن هُم كانوا بيخللوا الأسماك علشان تبقى معاهم في كأكل يعني في رحلتهم للعالم الآخر. آآ، ف فإحنا عندنا في البيت ما كنّاش ب
إمم. إيه ده معقولة؟! يعني هم كان عندهم الفكرة دي؟ يعني فعلًا إن هو كان المصريين القدماء كانوا حتة الخلود وحتة كده، فكانوا عايزين يخلّدوا برضه السمك معاهم؟
إمم، آه يعني لأ، مش بيخلّدوا، هُم كان في اعتقادهم إن هُم دلوقتي لمّا هيبعثوا للعالم الآخر، فهيبقى محتاجين ياكلوا، فكانوا بقى بيملحوا ال السمك علشان ال ال ي يحافظوا عليه يعني لحد بقى ما يموتوا ويقوموا إن شا <laughs> تاني، فاهم؟
تمام. <laughs> تمام. أوكي، تمام. حلو جدًا. يعني دي ده اعتقادهم. طيب، ده اعتقادهم بقى، أنتِ بقى حسيتِ إن الاعتقاد بتاعهم ده، آآ، يعني حاجة حلوة فعلًا أنتِ آآ، ممكن تعمليها وتاكليها؟ والََّا هو ده خلاص كانت عادة بقى فاتطورت العادة دي وبقت حاجة رسمية في في شم النسيم؟
آآ، اللي هو كأنهم عاملين ساندويتشات يعني. آه، آه. إمم. إمم.

لأ هي مش ل فكرة إن أنا باحبه فبشبهُه بالزبدة، هي فكرة إن فعلًا اللحمة بتاعة السمك بعد لمّا بتستوي في الملح، في عملية التخليل بتبقى فعلًا دايبة كأنها زبدة، يعني حرفيًا لو الواحد مسك شريحة ال الفسيخاية كده، و وه وداس عليها هتلاقيها فعلًا بتتفرَط في إيدك، فهي فعلًا بتبقى ك زي ملمس الزبدة.
إمم. تمام، طيّب، آآ، آه فهمت، <chuckles> طيّب، آآ، أنتِ بعد امّا بتاكليه، يعني بتحسي إن فعلًا ب مأثّر الريحة بتاعتُه عليكِ، أو بتاخدي حاجة معيّنة مثلًا بترشي برفان معيّن، أو أو بتاكلي وراه حاجة يضيّع الريحة أو كده، والَّا هو ما لهوش ريحة؟
يعني ده مش استعارة مكنية، ده تشبيه صريح <laughs> ده أساسي، لأ طبعًا هو المشكلة في ريحتُه، يعني هي المشكلة في ريحتُه أنا عايزة أقول لك إن إحنا لمّا بن بنفتح إحنا بنعمل فسيخ في البيت آآ، ماما مثلًا قبل شم الفس قبل شم النسيم إحنا كنت هاقول لك قبل شم الفسيخ. <giggles> قبل شم النسيم آآ، ماما بتروح السوق وتجيب سمك البوري، السمك البوري ده هو اللي بيتخلِّل ويبقى فسيخ، وتجيب بقى لازم تبقى السمكاية كبيرة كده مالية، مالية مركزها تبقى السمكاية مثلًا كيلو إلّا رُبع والَّا حاجة، حاجة كده ضخمة يعني. آه، آه.
تمام. <giggles> تمام. <chuckles> آه. آه. إمم. ياه! كيلو إلّا رُبع! وكُلّ أنتِ بتاكلي الكيلو إلّا رُبع لوحدِك، والَّا ك بتقسّموها يعني على مدار اليوم؟
إيه ده! إحنا بنجيب بالواحدة، كل واحد ليه فسيخة، الفسيخة بتاعتك أنت وحظك بقى، الفسيخة بتاعتك طلعت نُصّ كيلو، طلعت كيلو إلّا رُبع، طلعت ربع كيلو، كل واحد يعني و وحظُه يعني، بس هي ماما عمومًا بتحب تجيب السمك الكبير، يعني مثلًا يبقى الكيلو فيه فسيختين.